Olha eu queria compartilhar com você e e ver se você tem algum conselho, enfim. Alguma recomendação do que fazer no meu caso, eh, eu assim desde que eu me mudei para a Europa tem seis anos, eu eu viajo, assim, constantemente, geralmente a lazer, última vez que eu viajei tem muito pouco tempo, eh, foi em em de outubro para novembro, e foi na verdade por motivos familiares, né, porque minha ex-mulher ia viajar com o meu filho, eh, para ficar com a família dela lá e tal, na na Sérvia, em Belgrado. E e ela ia ficar mais de 30 dias, eu falei: "Tá eu eu vou também". E enfim, porque eu não quero ficar longe do meu filho esse tempo, até consegui alugar meu apartamento em Berlim. E e pô até consegui ganhar um dinheiro comparado com o com o que eu tive de de que gastar de acomodação, mas enfim. Eu eu antes fui fazer uma viagemzinha pequena ,sei lá, 7, 8 dias entre a Bulgária e a Macedônia do Norte, que eram lugares que eu ainda não conhecia, e depois partir para para Belgrado.
Ok. Sim.
E cara eu não consegui ter, assim, <lip trill> um momento digamos assim saudável em termos de comida, eu levei tênis para correr, eh eu não consegui correr. E enfim a única coisa que eu fiz foi meio que aleatório, que até foi bom foi foi uma foram trilhas umas montanhas lá na Bulgária. Isso foi eu achei muito maneiro
Ah, bacana. Hum. Bacana, até para que eu possa te ajudar, eu estou aqui para para te ajudar e e tentar elucidar todas as tuas dúvidas. É, qual é a tua tua maior dificuldade em em conseguir fazer o o que você está está buscando? É, qual é o teu objetivo assim daqui a por exemplo 1 mês? Como é que você quer quer fazer esse teu planejamento?
Uhum. Não, então, eh, na verdade a minha dúvida é como me manter saudável quando eu tô viajando? Porque eu chuto, realmente, o balde, assim, como <chuckles> como besteira pra caramba. Eu eu no meu dia a dia, eu sou extremamente regrado, eh, nível es a níveis espartanos de eu faço jejum intermitente não como eh, como carboidrato, só carboidrato comple complexo, enfim, proteína, eh, só que quando eu viajo, eu já assim, já começo o dia aham, comendo, assim, besteira pra caramba. E, aí, já entro na cerveja, passou da hora do almoço, já já é cerveja, cervejinha, até a hora do de dormir e, assim, um esse um mês foi um estrago, assim, que ac acabou com meu ano, eu eu estava, durante o ano, disciplinado, eh, você teria algum conselho, aí?
O balde, sim. Entendi. Então Sai de linha. En Entendi. Entendo. Tudo bem. Só pra eu entender, mas você sempre fez isso ou começou a ter esse hábito descontrolado diferente do que você tem normal que é mais controlado quando não viaja? Você começou a viajar e descontrolar o teu dia a dia de agora? Ou isso você sempre fez?
Não, eu eu fiz isso daí foi depois que eu que eu <chuckles> conheci minha ex-mulher e enfim, e tive filho e com certeza é ligado a a ansiedade <chuckles> e e e o inferno que ela traz pra minha vida, e aí eu tenho que te dispen descontar nessas coisas.
Ansiedade, sim. E e problemas com en entendi entendi. Agora, eu eu acho o seguinte, até para que eu, eh, para que você possa mudar essa esse hábito, o meu o o a o meu conselho seria o seguinte, você tentar, eh, administrar essa questão com a tua ex-mulher, tentar ver qual é o gatilho que te traz isso, tá bem. Até pra que você consiga, eh, também numa viagem, num passeio, que você consiga manter os hábitos que te fazem bem, que você está tão acostumado, que é uma alimentação saudável, bebida proteica, coisas que que te fazem bem no teu dia a dia porque não é porque você viaja que você tem que sair do teu do teu normal, sabe.
Uhum. Não, eu sei, eu sei. E eu acho que eu tento potencializar o máximo do prazer de de estar viajando, apesar do que essa viagem que eu fiz para Belgrado, eu não gosto muito de lá, assim, já desgostei menos, hoje em dia, de tantas vezes que eu já fui, acabei me acostumando com algumas coisas até gostando. Mas, assim, realmente, eu sei que eu que eu tenho sido excessivo, a última vez eh, pra falar a verdade, eu tive uma vez que eu que eu tive uma viagem última viagem normal, digamos assim, que eu passei 1 mês na Itália com com a minha ex-mulher, ela estava grávida, e eu consegui, realmente, manter uma rotina correndo. Eh, assim, corri, praticamente, todos os dias, foi um dos meses que eu corri mais na minha vida e e me alimentando bem, enfim, não bebia durante o dia, bebia meu vinhozinho de noite. Essa foi a última vez, 2021 mei metade de 2021.
Sim. De exercício, alimentação. Tranquilo. Mas o que que pra você mudou de 2021, por exemplo, pra o pra essa época agora que você tá descontrolado, por exemplo, quando faz essas viagens?
Cara, o que mudou foi essa minha falta de perspectiva de estar morando num lugar que eu não queria estar morando e não e tá, assim, realmente, é complicado, porque, assim, eu tô mais desabafando do que esperando <chuckles> um conselho. Porque, é assim, só de eu falar se você conhecesse a peça, você ia me entender, é
Entendi, é, realmente, complicado. Não, com certeza, eu tô sim. Eu imagino. Eu tô aqui pra te ajudar, eu poxa, o que você precisar, tô aqui. Agora, eh, tô tentando entender o máximo, até pra que eu consiga te aconselhar e você superar essa questão o quanto antes, sabe. Encontrar o gatilho que te faz ficar dessa forma. Agora eu acho que o ideal é você o que você pode fazer numa uma experiência é o seguinte, faça uma viagem curta, tá bem, tipo, num final de semana e faça o máximo pra que você mantenha a tua rotina, sabe: "Ah, não, poxa, eu vou acordar cedo, vou tomar um bom café da manhã, rico em proteínas, carboidrato complexo, um suco proteico maneiro e depois, eu vou correr, vou fazer uma aula de spinning, vou fazer uma trilha ou vou nadar. Vou fazer um exercício bacana que eu gosto. E depois eu vou sair pra fazer um turismo aqui numa cidade nova, que eu nunca fui. Vou conhecer um uma cidade menor, vou tentar me interagir mais ou me integrar aqui na na sociedade", e por aí, eh, você já já vai vendo. E aí você tenta, nessa viagem curta, manter a tua rotina e vai fazendo esse teste. E se isso der certo, você vai aumentando gradativamente.
Aham, aham. En Com certeza. Uhum. Uhum. É verdade. Cara, e o pa o assim, eh, excelente, excelente conselhos, o pior é que já tiveram vezes que, eh, eu estava focado comecei, por exemplo, é é essa vez em si, eu eu levei o tênis, aí levei meus instrumentos de trabalho, né, pra trabalhar remotamente só que chegando lá, eu não só não pude trabalhar, por por uma questão do lugar, eh, eu não podia trabalhar no lugar onde eu estava, eh, enfim tinha uma uma falta de compatibilidade e
Sim. Ok.
a pa a minha ex mulher, claro, brigou com a mãe e ela estava na casa da mãe e não queria que a mãe visse o o o o meu filho. E aí, eu tive que ficar com o meu filho, eh, todo dia. E aí, eu também não tinha tempo. E enfim foi a mesma coisa em 2023 quando eu fui pra Barcelona, passamos 1 mês em Barcelona, separado já. E também bri brigamos 1 semana eu fiquei com a cabeça ruim e enfim, eh, realmente
Entendi. E isso também te Entendi. Sim. E vo e você nunca tentou chegar em um acordo, viver em uma em uma situação mais pacífica até para que isso não te impacte tanto, que pelo que você diz, parece que ainda tem um impacto muito grande essa essa questão com a com a sua ex mulher, não é verdade?
Ainda, ainda sim. É, cara é é difícil porque e eu Ela tem ela tem condição psiquiátrica, não tem diagnóstico, mas todo mundo que conhece ela assim, eh, que eu conheço é, é assim tem que saber lidar com com essas pessoas e, eh, quando é algum familiar mais distante você mantém a distância, mas no caso realmente é muito difícil. Só de eu mas só de eu estar falando aqui com você eu já fico, eu já fico mais tranquilo. Tem fases, tem fases são mais tranquilas, fases são mais difíceis.
Caramba, sinto muito, é. É complicado, eu imagino. Que bom. Menos mal, menos mal. Mas realmente é é muito complicado. Eu sinto muito, mas assim tente fazer <clicks tongue> atividades que te relaxem que não façam te pensar, te levar a pensar muito nisso ou te tragam algum gatilho de momentos que você viveu, que que te tragam coisas ruins, sabe. Tenta extrair algo bom de algum momento bacana que você tenha vivido com o teu filho, com a tua ex ou só com o teu filho e tente não pensar muito em problemas que você te já viveu ou tem vivido com a com a tua ex. Creio que que isso vai começar a melhorar a tua a tua cabeça para que você não tenha gatilhos mentais e te traga ansiedade, problemas como você está tendo hoje.
Uhum. Sim. Não, com certeza e eu também já comecei um movimento aí de de ver umas viagens diferentes. Eu já vi já já conheço assim grande parte da Europa e eu descobri nessa última viagem esse negócio de fazer trilha e eu achei super maneiro, eu fiz uma trilha na Bulgária, aí depois f depois fui fiz trilha, eh, na Macedônia do Norte e aí também, porra. Eu estava em em em Belgrado peguei um trem fui para pa pa pa lá para o norte de da Sérvia e pa cruzei a fronteira e fui para para Hungria Hungria é cheia de spa. Eu fui num spa, então tive um dia super saudável depois comi
Bacana. Que bacana.
comi umas comidas saudáveis de de de rio, eh, de peixe peixe de rio essas coisas. Então, assim, eu já tô começando a fazer um movimento contrário, porque realmente, eh, quantidade de vezes que eu viajo se eu for fazer isso toda vez, eh, realmente mesmo sendo só em viagem, vai ter um impacto. Mas olha, eu eu eu agradeço muito aí me escutar. Agradeço muito escutar meu desabafo e os conselhos que você me deu e obrigadão, hein.
Exatamente. Imagina, precisando pode sempre contar comigo, eu estou aqui.
Obrigado, até mais.